Hi em, đợt này công việc của em thế nào? Thông thường thì một ngày làm việc của em nó sẽ diễn ra như nào, em chia sẻ một chút được không?
Em nghĩ là, tức là, cái cái ngày làm việc của em thì nó một ngày thì sẽ làm việc 8 tiếng, còn tùy theo cái chuyện như kiểu là nó có thể có tăng ca, thì những cái lúc mà tăng ca thì do, như kiểu là, lượng khách đông quá nè, hay là những cái mà cái, ơ, phát sinh ấy, thì mình sẽ, kiểu là, làm mà nó không có cái cái cái dự tính trước được.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, ừm, ừm. À, rồi, nhưng bọn em thì thông thường có hay tăng ca không, tăng ca thường xuyên không?
Ừm, thì thế nên là tức là có cũng không phải là thường xuyên nhưng mà thật sự là em thấy dạo gần đây thì nó cũng hay tăng ca ấy, nên thành ra là cái việc mà cân bằng giữa học xong rồi cuộc sống này kia cứ hằng ngày này kia, em thấy là nó cũng khá là là là bất ổn một xíu, ví dụ như kiểu ngày hôm nay nè. Ừm. À, vâng.
Ừm. Ừm. Là hơi, a, khó khăn một chút, đúng không? Sẽ khó khăn khi mà cân bằng bởi vì là mình cái lượng công việc nó lớn. Ngày hôm nay thì có gì đặc biệt để có thể chia sẻ?
Dạ vâng. Ví dụ như kiểu ngày hôm nay cũng nếu mà tính ra thì ngày hôm nay cũng sẽ là một cái buổi học này, nhưng mà tức là nó, như kiểu là ừm, cái nơi mà em làm việc ấy, thì thường là sẽ có những cái mà những cái buổi mà, kiểu là, chạy thử nghiệm ấy, tức là ví dụ như kiểu là mình phải, kiểu, training thường xuyên ấy, thì những cái kiến thức, kiểu là, cái phản ứng đúng rồi, kiểu, những cái phản ứng sau tiêm đúng rồi, mình phải cập nhật ấy. Nhưng mà thật sự thì, ờ, tất nhiên thì cái việc mà, như kiểu là, em là cái đội mà từ ngoại nhảy sang mà làm cái, a, nội này ấy, tức là nó cũng thuộc về mảng nội ấy. Nên thành ra là những cái mà, như kiểu là, xử trí kiểu theo mảng nội khoa thì tất nhiên là em sẽ hơi yếu một xíu. Tức là yếu thật, nói chung là bản thân em sẽ là yếu. Và bà thật sự thì khi mà hôm à, vâng, thì cái ý là cái ngày
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, rồi, rồi. Liên tục cập nhật, đúng không? Liên tục cập nhật. Ừm, ừm, ừm. Với ờ, đúng rồi. Ừm, ừm. Rồi, rồi. <chuckles> Thì mình, ờ, ấy thôi, đúng không? Yếu thì mình lại phải nỗ lực hơn. Ừm.
Dạ vâng. Thì tức là cái ngày hôm nay thì, tức là, nó rơi vào một cái cái mà em tất nhiên là trước giờ em chưa xử trí, và, kiểu, ờm, thật sự là, tức là, lúc đấy thì, tức là
Nó có làm em, a, run hay là mất bình tĩnh hay như nào không?
Thật sự là ngày hôm nay là một cái ngày mà em lần đầu tiên trong cái cuộc, gọi là tức là trong cuộc đời em ấy là em đi làm. Ừm, em đi làm và em mất em bị mất bình tĩnh, thật sự là ngày hôm nay em bị mất bình tĩnh. Em tức là em em biết cái điều đấy, em biết điều đấy nhưng em em không thể em không thể khống chế được nó. Thật sự là chưa bao giờ em thấy là em rơi vào cái tình huống kiểu như vậy. Ờ, tức là
Trong cuộc đời hành nghề, <laughs> đúng không? Ừm, ừm, ừm, ừm. Được Rồi, rồi, rồi. Ừm, ừm. Ừm, thế em làm chị tò mò là xem cái tình huống đấy nó diễn ra như thế nào và sau đấy em cân bằng lại nó ra làm sao? Đó, ừm.
Ừm. Thì Ừm, thì, ờ, thật sự thì cái lúc đấy thì tất nhiên là nó rơi vào một cái tình huống mà em không hề em em không biết và tức là nó vừa là nó vừa là một cái nó vừa là một cái kiến thức mà em không biết và vừa là một cái mà, như kiểu là, em đang mặc định ở trong đầu. Thực sự nhá, em em em bị một cái là lúc đấy em bị mặc định là, ờ, thực ra là những cái người mà làm cùng em ấy thì sẽ có những người mà chuyên trong cái chuyên môn đấy thì người ta sẽ có kinh nghiệm khi mà gặp cái tình huống như vậy. Và tức là nếu mà nếu bản thân em ấy thì em sẽ nghĩ là, ờ, có thể, như kiểu là, sếp thì sẽ để cho người kia làm để mà có thể là em có thể nhìn theo hoặc là em học theo thì em sẽ ừm, em em em bị em bị suy nghĩ như vậy nên thành ra là ngay từ cái suy nghĩ tức là cũng không hẳn là bị động hơn, tức là em cũng em em nghĩ là không không nó hơi hơi bất ngờ một tí. Nhưng mà ý là tại vì là khi mà nó rơi vào em ấy thì em, ơ, em bị động và xong rồi, kiểu, mặc dù là em đã biết cái tình huống ấy xử trí như tức là xử lý như nào rồi, nhưng mà em vẫn, kiểu là, em bị, ờ em không biết là, như kiểu là, một cái giây phút mà em bị lag, mà tức là cái cái cái đấy nhá chạy lại đến 2 lần. Tức là đúng rồi, thì thì cũng tức là thật sự là em nhận thấy là cái cái cái phần hôm nay là cứ có lỗi của em khá lớn thì thật sự là em nhưng mà chị biết không, tức là lúc đấy nhá, có những người mà người ta đóng người ta đóng giả ấy, người ta đóng giả vào cái cách người ta hỏi làm em khó chịu, tức là người ta người ta đóng giả làm ừm, người ta đóng giả làm
Tất nhiên rồi, nó Ừm. Tình huống không mong đợi, đúng không? Ừm. Rồi. Ừm. Ừm hưm. Rồi, rồi. Ừm, ừm, ừm, chủ quan hả? Ờ, em bị bị động hơn. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. <laughs> Chưa kịp load, nhỉ? Em chưa kịp load. Ừm. Ô kê, ô kê. Ừm. À, nó dồn em à? Cảm giác như là là làm dồn mình. Ừm.
Ừm. Người ta đóng giả làm người nhà này xong rồi người ta bắt đầu, kiểu, hỏi những cái câu nhưng mà tức là vấn đề ấy, em bị em bị khó chịu ở một cái là đôi khi cái tình huống giả định ấy nó nó bị nó bị ấm ớ, nó bị, ừm, nó bị ngớ ngẩn ấy, thì
Ừm. Nó bị, à, nó bị over, chị hiểu là như thế.
Tức là tức là nó nó bị, kiểu, nó thật không ra thật mà giả không ra giả ấy, tức là tức là nó, ừm, nó nó rất gượng ép mà mà nó nó rất củ khoai ấy nên thành ra là, kiểu, em không biết là những cái tình mới cả là em chưa có ai dạy tức là chưa có ai dạy cho em để mà em biết khi mà gặp những cái kiểu như vậy để mà tức là trong cái trong cái môi trường làm việc này ấy thì mình sẽ xử trí như nào hay là mình sẽ giải thích, hay làm sao nên thành ra là em em bị động và em, kiểu, tức là mặc dù em có những cái thì em có thể đọc được ở trên, ơ, như kiểu là, đọc bình thường, đọc trên mạng bình thường thôi, nhưng mà vấn đề là em em bị mặc định là khi mà mình vào một cái môi trường làm việc như này ấy, thì mình sẽ cần phải làm theo người ta.
<laughs> Nó gượng ép, đúng không em? Tức là nó gượng ép. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Rồi, rồi, rồi, rất là chia sẻ. Ừm. Rồi. Ừm. Thì có những người, à, đúng rồi, ô kê, ô kê, hiểu.
Thì nên là thành ra là đúng thật sự là thứ nhất là em em bị động và thứ hai là em em bị mặc định cái suy nghĩ của em, em bị mặc định là em là người ta sẽ chỉ dạy mình những cái như vậy thì mình mới, gọi là, làm theo được. Thế nên là thành ra là, kiểu
Ừm. <laughs> Rồi, rồi, ô kê, ô kê. Tức là tức là chị hiểu rằng là bởi vì là cái đơn vị mà em đang làm đây nó có quy chuẩn hết cả, đúng không? Cho nên là sẽ là làm theo follow là chính, kiểu vậy. Ừm.
Ừm. Ừm, nói chung là em em tại vì Dạ vâng, thì tại vì mỗi một nơi nó sẽ có một cái cách giải quyết cái vấn đề nó khác nhau, tức là ví dụ như trong môi trường trong môi trường bệnh viện nó sẽ khác, trong môi trường trung tâm nó sẽ khác. Nó nó rất khác nhau nên thành ra là, kiểu, em lúc đấy thật sự là là một cái giây phút mà em em nghĩ là em nghĩ là do bản thân em nó hơi hoảng hốt, nó hơi thật sự là hơi hoảng hốt nên thành ra là mình mất bình tĩnh và cái sự mất bình tĩnh đấy nó thành ra là một cái mà mình, kiểu là, ờ, mình không được kiểm đúng rồi, mình không kiểm soát được cái cái cảm xúc. Đúng rồi, cái lời nói của mình nên thật sự là có thể là đôi khi cái, ơ, cái lúc đấy em nói nhá thì, ờ, nó nó vẫn đúng thôi, nó vẫn đúng thôi nhưng mà em nghĩ là cái giọng điệu của em em nghĩ là lúc đấy nó sẽ hơi khó chịu, thật sự là bản thân em cũng hơi khó chịu.
Ô kê, ô kê. Rồi. Ừ, rồi. Ừm. Ừm. Ừ, ừ. Rồi, rồi. Làm cho mình không kiểm soát được cái hành hành hành, ờm, hành vi và lời nói tiếp theo. Ừm. Ô kê. Ừm, ừm. Ừm, rồi. Chị hiểu, chị hiểu. Tức là nội dung của nó thì là vẫn chừng mực, nhưng mà cái cách mình nói ra và cái thái độ của mình vào cái thời điểm đấy thì tự mình nhận thấy rằng là nó có cái gì đấy nó lấn cấn, đúng không em?
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Tại vì thật sự là em nghĩ là lúc đấy thật sự là bản thân em bị mất cân bằng, tại vì cái lúc cái lúc trước đấy nó đã có một vài cái tình huống xảy ra, tức là như, kiểu là, trưa nay thì không phải là cái ca mà em trực trưa mà ngày mai em mới trực. Xong rồi hôm nay thì tất nhiên là khi mà cái cái lúc em đang nghỉ trưa mà, thì cái lượng khách mà người ta đông quá và em em em sẵn là em đứng ra em hỗ trợ, nhưng mà tất nhiên thì mình mình hỗ trợ thì mình cũng sẽ bị hơi ngợp một cái là, kiểu là, mình, ờ thì rõ ràng là lúc đấy mình đang nghỉ trưa mà nên thành ra mình sẽ không thể chủ động được. Mình sẽ nói chung là cũng, tức là xong rồi gặp những cái tình huống nó nó nó lại hơi oái ăm, nó hơi oái ăm. Ờ, nên nên là thành ra là tức là trong tâm trí em là đã đã có một cái sự khó chịu nhất định rồi, nên thành ra khi mà người ta chạy cái đấy ấy, người ta mải ch chạy đến tận 2 lần liền, nên là thành ra là em lại khó chịu x 2 nữa. Thế là thật sự là là đúng là giây phút đấy là bản thân em em mất bình tĩnh và
<chuckles> Ô kê, ô kê. Ừm. Rồi, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Rồi, chị hiểu, chị hiểu. <chuckles> Nó oái oăm, nó ố dề. <laughs> Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, rồi, rồi. Tự em nhận ra được điều đấy, đúng không? Tự em thấy được, tự em em cảm nhận được chính cái sự mất bình tĩnh của mình. Thế thì sau đấy lâu lâu không, thì bao lâu thì em, ờ, bắt đầu em học cách em giữ bình tĩnh lại, em cân bằng lại?
Tức là em Dạ vâng, tức là lúc Ửm. Thật sự nhá, thật sự là lúc ấy bản thân em ngay cái giây phút đấy là là em biết là em đang mất bình tĩnh rồi, nhưng mà thật sự là em em không em không kiềm chế được bản thân mình lúc đấy, em không làm chủ được. Thật sự em em không thể làm chủ.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là khó. Chính vì thế nên chị mới hỏi em là sau bao lâu, chứ còn chị nghĩ là vào cái thời điểm đấy, vào cái, ơ, vào cái cái cái cái đúng cái lúc đấy là mình biết nhưng mình không thể nào mà kiểm soát nó ngay và luôn được, đúng không?
Nhưng mà Thì em nghĩ là tức là nó phải rơi vào khoảng tầm sau em nghĩ là bình thường đối với em thì cứ sau 30 phút 1 tiếng thì em sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Ừm, ừm. Sẽ bình tĩnh lại, sẽ trả lại trở lại được trạng thái tốt hơn. Ừm.
Tuy nhiên là mình cũng sẽ nhìn nhận ra những cái sai của mình. Tức là mình nhận ra được những cái thiếu thiếu sót của mình, thì rõ ràng nà do mình thiếu sót ở cái khoản đấy nên thành ra là như kiểu là mình mình bị hỏng ấy, nên thành ra mình càng hoảng hốt, mình càng hoảng thì mình lại càng, kiểu, mất bình tĩnh. Thật sự là cái cái cái lúc đấy thì đúng là ch em thật sự là mất cân bằng giữa cái việc như kiểu là, ờ, học hành và cuộc sống nên thành ra là nó đúng là
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Có phải là do gần đây cũng là do cái cái lịch làm việc các thứ nó cũng dày đặc hơn so với lại cái quãng thời gian trước đấy nên là nó cũng có thể là một nguyên nhân không? Em có cho rằng đó là một nguyên nhân nữa không? Ngoài cái nguyên nhân như em phân tích. Ừm.
Em nghĩ rằng Em nghĩ rằng nà tức là nó cũng là một phần nguyên nhân, với cả là, ờ, mình bị mình bị mình tức là mình bị có thể là khả năng là nó nó hơi mệt mỏi, gi nó hơi kiểu là tức là nó không phải là mệt mỏi do cái tính chất mà làm quá nhiều hay gì, nhưng mà nó bị mình bị mình bị mệt mỏi trong cái cái cái suy nghĩ ấy, nó nên là thành ra là
Rồi. Đúng rồi, có thể là cái giai đoạn cuộc sống của mình này nó cũng căng hơn so với lại cái cái khả năng chịu đựng thông thường của mình chẳng hạn, tức là nó có thể căng hơn nhẹ nhẹ thôi, chưa đến mức, đấy. Thế thì có cái theo từ trước đến nay với cái kinh nghiệm của em thì có cái mẹo nào mà giúp em giữ được cái tinh thần nó bình ổn sau khi mà phát hiện được vấn đề không?
Ừm. Dạ vâng. Cái Ừm, em nghĩ là thức thực sự là cái cái khoảng tầm sau khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thì tất nhiên nà em nhìn nhận lại được vấn đề, xong rồi em, kiểu là, em bình thường với mọi người, em bình thường với mọi người trước đã. Thì xong rồi em tìm những niềm vui ngay lúc đấy, thì tất nhiên nà em em sẽ, kiểu là, cảm giác nó trạng thái cân bằng lại thì thì tất nhiên là mình sẽ cân bằng lại cái cái ngay cái khoảnh khắc đấy, xong rồi còn tất nhiên thì những cái gì mà hổng, những cái gì sai thì tất nhiên là về nhà thì mình sẽ, ơ, mình sẽ phải thật thật sự. Thật sự như vậy, tại vì là mình dạ, vâng.
Ừm. Ừm. Rồi. Cân bằng lại. Ừm. Ừm. Mình phải khắc phục, đúng không? Mình phải khắc phục. Ừm, Thế thì Ừm, thế thì sau ngày hôm nay, sau cái sự, ờ, gọi là, một vài cái, gọi là, ờ, nói là sự cố thì nó hơi hơi hơi to, nhưng mà, ừ, thì thôi cứ dùng từ tạm cái từ đấy đi. Sau cái cái cái sự việc trong công việc như ngày hôm nay đấy thì em trở về nhà, thì em làm gì để giúp cho em cân bằng lại với cuộc sống, giúp cho em tận hưởng cuộc sống hơn không?
Ừm, em nghĩ là lúc lúc
Có đi biển hay như nào? Ừm.
À, thực ra ngày hôm nay thì em không đi đâu, em không đi đâu hết, tức là em em ở nhà, tức là lúc lúc về thì em cũng, kiểu, nằm dài ở nhà xong rồi em cũng nằm suy nghĩ, xong rồi cũng, kiểu, mãi em mới ăn cơm xong rồi, tức là cũng muộn ấy, nên thành ra là nhưng mà mình thấy là tức là cảm giác nhá, cảm giác ngay cái cái thực sự là em em em cái lúc mà như, kiểu là, tầm lúc em về em mới về ấy thì em em muốn viết ra ấy. Em em muốn viết ra là để ít nhất là mình mình mình viết ra cái cảm xúc của mình cái lúc đấy và mình mình mình muốn, kiểu là, lưu giữ lại ấy, tức là nó nó là một cái khoảnh khắc mà thật sự là em em muốn làm mà, kiểu, ờ
<chuckles> Ờ. Ừm, ừm. Rồi. Ừm. Đấy cũng là một cách, ừm. Rồi. Ừ. Ừm, ừm, ừm. Hay đấy. Đúng rồi, hay, hay. Rồi, thế em có làm không?
Thì em cũng ghi ghi <chuckles> mấy dòng, thì thì em nghĩ
<laughs> Thực ra chị chị thấy đấy là thói quen hay đấy. Bởi vì là giống như cái kiểu như là mình giúp lôi mọi suy nghĩ của mình đặt lên giấy để giúp cho nó, chí ít là, gọn gàng trong cái đầu óc của mình đã, đúng không? Em thấy thế không?
Dạ vâng, dạ vâng, em em cũng thấy như thế, nhưng mà thật sự thì, ờ, thì đúng là mình mình nghĩ lại cái cái lúc đấy thì bản thân mình đúng là bị mất cân bằng, mình, kiểu, mình cứ chạy theo công việc, mình cứ làm nó, mình cứ, kiểu là, mình, ờ, mình bung bung xuôi một vài thứ, nên thành ra là, kiểu, cuộc sống của mình nó không cân bằng, nên thành ra là mình mới dễ cái cảm xúc của mình nó dễ bị bị bị bị, ờ, bị chi phối như vậy.
Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, ừm. <laughs> Dễ bị, ờ, ừ, dễ bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố ngoại quan, nhỉ? Đấy, thế thì, ờ, sau cái buổi đây là cái trường hợp mà gần nhất là làm cho em có cái trạng thái cảm giác hơi mất cân bằng và phát hiện ra cái điều đấy. Thì em có cái kế hoạch gì cho cái việc là sắp xếp lại để ổn định lại cái cái cái trạng thái này sớm không? Bởi vì có thể là giải quyết được cái tình huống hôm nay thôi, nhưng nếu như mình không thực sự, ờ, có cái hành động phù hợp thì biết đâu nó lại tiếp tục tiếp diễn thì sao? Đó. Thế em có cái hành động nào nó sâu sắc hơn không? Ừm.
Em vâng. Thì, ờ, thật sự thật sự thì, ờm, thật sự thì bản thân em thì em khi mà về thì em quyết định là tức là mình sẽ tìm tòi mấy cái mà như kiểu là mình chưa biết đấy, xong rồi mình cũng dự phòng sẵn mấy cái trường hợp. Mấy mấy cả là mình cũng suy nghĩ là thật sự là đôi khi nhá, đôi khi em bị em bị có những cái suy nghĩ mà mình mình mặc định nó như vậy, nên thành ra là mình cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình là đúng rồi, mình mình đôi khi là mình tức là mình nghĩ dạ vâng. Mình thấy cái gì nó đúng thôi đúng thôi đã, còn còn cũng mình đừng có chờ đợi là <chuckles> người nào đấy người ta sẽ chỉ mình phải làm như này, phải làm như kia. Thì thôi mình cứ, ơ dạ vâng.
Rồi, tìm hiểu thêm. Ừm. Ừm. Phải cởi mở hơn đúng rồi, phải cởi mở hơn, chứ không không đóng khung suy nghĩ nữa. Ừm. Ừ. OK, OK, OK, chủ động hơn. Đấy. Ừm.
Nó rất là <chuckles> nó nó thoải mái hơn, a, rất nhiều. Tức là thật sự nhá, tối nay là em muốn tức là em muốn tìm một người để em em thích chia sẻ, em em em em thể nói ra những cái cảm xúc lúc đấy, kiểu, em em không em không tìm được một ai hay là em không ừm, nhưng mà nói chung là đây là một cái cơ hội để mà chia sẻ những cái cảm xúc, ưm, lúc đấy của em. Thực sự là khi mà được nói ra nhá, em em cảm giác được thoải mái hơn rất là nhiều.
Đó. <laughs> Ừm. Ờ. Ừm. Hay quá, ừm. Thì Ừm, ừm, rất mừng rằng là chị lại có cái cơ hội để được tiếp chuyện với em, để được nghe em chia sẻ một, ừm, chút về cái cái sự mất cân bằng này và cũng hay một cái là học thêm được ở ở cái chia sẻ của em, đó là có cái cách là viết ra để bắt đầu cân bằng này, hoặc là như em chia sẻ ấy là em nằm dài ra cũng không muốn làm gì. Thì theo em thì cái cái cái việc mà mình nằm dài ra như thế chỉ, ờ nó có cái tác dụng động tích cực và tiêu cực như thế nào đối với cái việc là giúp cân bằng cuộc sống với lại công ừm.
Thật ra nhá, cái cái cái lúc đấy thì em em nghĩ đối với bản thân em lúc nằm dài ấy, thì nó nó chỉ là, như kiểu là, mình đang thả trôi bản thân mình thôi ấy, mình mình đang, kiểu, gọi là, tức là hơi buông một mọi thứ ấy, tức là mình mình buông x
Ừm. Ừm. Thực ra là nếu mà mình nghĩ theo hướng tích cực thì nó là mình thả lỏng.
Dạ vâng.
Ừ. Còn nghĩ hơi tiêu cực thì là buông xuôi, đúng không? <chuckles>
<chuckles> Tức là tức là mình mình mình đang, gọi là, buông mọi thứ, kiểu là, mình để đầu óc mình nghỉ nghỉ ngơi ấy, nhưng mà sự thì tất nhiên là
Ừm. Đấy, đấy, đấy thì gọi là thư giãn đấy. Đấy. <chuckles> Thả lỏng nó ra đấy.
<chuckles> Nói chung là nó cũng, ơ, nó cũng làm một cái gì đấy tất nhiên thì nó nó hơi nó hơi, ừm
Đúng không?
Không không không được, gọi là, tìm ra cái hướng giải quyết cho lắm, nhưng mà thực sự thì cái lúc đấy mình bản thân mình em em nghĩ là em em chỉ làm mình như vậy. Dạ vâng.
Ừm. Không, nhưng mà nó cần thiết ấy. Nhưng nhưng mà em có thấy là nó cần thiết không? Bởi vì là khi mà cái dây nó đang căng quá mà mình tiếp tục kéo nó ra thì nó rất dễ đứt, mình phải cho nó chùng lại, thì cái tâm trạng của em nó cũng như thế, hay tâm trạng bất kỳ ai nó cũng như thế. Em thấy thế không? Chứ, ư, như như chứ chị thấy em em mô tả là em về em nằm dài như thế chị nghĩ là nên đấy, nên bởi vì là mình cần nghỉ ngơi, mình đang căng thẳng mà, cho dù là đầu óc chưa thực sự được giải phóng nhỉ? Đó. Ừm.
Dạ vâng. Dạ vâng. Ừm. Dạ vâng, đúng, đúng chị ạ. Nói thật là nó cũng là một cái cách gì đấy để mà mình, à, giải quyết vấn đề ngay cái lúc đấy. Nhưng mà thật sự thì, à, sau khi mà được nói chuyện với chị, được chia sẻ về cái chuyện mà cân bằng giữa học tập và cuộc sống hàng ngày ấy, thì bản thân em thấy là nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều, và nó cũng tức là cái đầu óc mình nó sẽ được cởi mở hơn rất là nhiều ấy. Đúng không?
Ừm. Ừm. Ừm. Công việc. Ừm. Rồi. Rồi, rồi. Giống như hôm nay đã tham gia một cái khóa cái cái việc học, bởi vì công việc của em là công việc mới nên cái việc học nó là liên tục, liên tục update các các thứ. Thì, ờ, chị cũng chúc em là trong cái chặng đường mà em học tập để phát triển trong cái công việc của mình thì em vẫn luôn tìm được cái điểm cân bằng trong cuộc sống. Đấy, chủ động hơn trong công việc học. Cảm ơn em đã chia sẻ, ờ, rất là, ừm, ừm hưm, rất là chân chân thành trong buổi ngày hôm nay.
Dạ vâng.